देखिए, बाहर घूमने जाना किसको पसंद नहीं है ऐसा तो कोई इंसान नहीं होगा जिसको पसंद नहीं होगा घूमने जाना। लेकिन अगर हम लोग बात करें मान लीजिए सोलो ट्रिप की या अकेले ट्रिप की उसमें अ, ब अनुभव तो काफ़ी अच्छे-अच्छे होते हैं लोगों के लेकिन उस ट्रिप में काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी होती हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह चाहता हूँ कि अ, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अकेले ट्रिप में गए हैं और वहाँ पर अचानक आपको कोई किसी इंसान से या कहीं से भी कोई मदद मिली। उसका कोई अनुभव है तो साझा कीजिए?
बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही। हुँ। हुँ, हुँ। अ, जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी पहले तो मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि अगलक अकेले ट्रिप की बात करें तो कोई बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रिप होती है अकेले वो मैंने बिल्कुल नहीं की। मुझे साथ में मतलब परिवार के साथ या दोस्तों के साथ घूमना काफ़ी पसंद है, अकेले की बजाय। हाँ, लेकिन अगर एक बार की बात करूँ तो कहीं न कहीं से भी छोटी-सी ट्रिप ही कहेंगे और छोटा-सा एक मतलब आउटिंग कहेंगे इसको हम। तो एक बार क्या हुआ ना कि अ, जैसे कि हम एज़ अ कपल हमारा प्लान बना के हमें मूवी देखनी है। ठीक है? अब हम बाहर गए और कहीं न कहीं ऐसा था कि मुझे अपने ऑफिस से आना था और सामने वाले को अपने ऑफिस से आना है या घर से आना है। और एज़ अ हस्बैंड वाइफ मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हमारा प्लान बना और हमें जाना है मूवी देखनी है। ठीक है? हमने टिकट मैंने ऑनलाइन टिकट भी बुक कर दी कि ठीक है, देखते हैं काफ़ी समय हो गया और अ, शॉर्ट लीव ली मैंने अपने ऑफिस से कि ठीक है वो समय बिता के और उसके बाद घर जाएँगे, ऐसा हुआ। अब मैं वहाँ पहुँच गई और जो हमारे अ, पति देव हैं वो कहीं न कहीं व्यस्त थे और नहीं आ पाए किसी भी वजह से। और हाँ, सच में और अब आप समझ सकते हैं कि मेरा गुस्सा जो है वो चरम सीमा पे था <laughs> है ना? और
हुँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, चलिए ठीक है। बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। क्या बात कर रही हैं आप, फ़िर? <laughs> हाँ।
बहुत गुस्सा आया मुझे। मैं सच बता रही हूँ क्योंकि टिकट भी ले चुकी है और कहीं न कहीं एक मूड बन जाता है कि चलो भाई अब आपको देखना है और समय मैं समय बिता ते। देखिए क्योंकि जो आपका ये
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप मा मानसिक तौर पर आप तैयार थे कि आपको पिक्चर देखने जाना ही है। हाँ, ठीक है।
हाँ, कहीं न कहीं ये दौड़-भाग वाला जो जीवन होता है ना उसमें आप समय नहीं दे पाते हैं। और जब आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो घर पे भी आपके पास वो समय नहीं होता, जो आपका समय होता है जिसे हम मी टाइम कहते हैं। तो कहीं न कहीं वो ज़रूरी भी होता है और ये शादी के शुरुआती दिनों की बात है अगर मैं बोलूँ। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा, "यार ये क्या है?" और काफ़ी गुस्सा भी किया मैंने फ़ोन पे कि मतलब ये क्या बात होती है? हमेशा ऐसा ही होता है ये वो फलाना-ढिकना, जो भी मुझे बोलना था और सामने वाला समझ भी रहा है। लेकिन कहीं न कहीं वो समय ही ऐसा था कि वो नहीं आ सकते थे किसी भी वजह से। तो आपने आप सोचिए कि मैंने क्या किया होगा और किस तरह उस
जी, जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा ठीक है। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हम्म। हाँ, अ, ये ज़रूर ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगा क्योंकि अ, भले ही आपने प्लान किया था दो जने का मतलब अ, एज़ अ कपल आप लोग जाने वाले थे। लेकिन कहीं न कहीं जाने के बाद, पहुँचने के बाद आप बन गए अकेले। अब इसके बाद तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपने टिकट भी काट ली थी। अब अब अब क्या आपके मन में विचार क्या आ रहे थे? मतलब पिक्चर देखनी है, नहीं देखनी है। अ, मूड बन गया था लेकिन उसके बाद अकेले पिक्चर देखनी है। मतलब इसका इसका क्या था? आप बताइए।
हुँ। हाँ। सच में मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अपना व्यक्तित्व बताया कि मुझे अकेले नहीं पसंद। मैं सही बताऊँ तो मेरे को मार्केट जाना भी अकेले अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि साथ किसी का होना चाहिए अ, घर में बहन है, मम्मी है या कोई भी हो। मतलब हर जगह मुझे लगता है कि साथ में जाएँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वहाँ पे जब आप अकेले हैं तो बहुत ही एक तो ऑड फील हो रहा था मुझे कि मुझे आदत नहीं है इस तरह से अकेले इस तरह से। लेकिन मैं घर भी जा सकती थी वापस कि चलो ठीक है नहीं देख पाए अब घर चली जाती हूँ। लेकिन पता है मैंने क्या किया मैंने वो मूवी देखी अकेले देखी। ठीक है? हाँ, अकेले मैंने वो मूवी देखी गुस्से में, कि ठीक है मत आओ, मैं ही अकेले देखती हूँ मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार मूवी थी। और जी अ, बाहुबली वो मूवी थी अगर है ना? तो आप समझ सकते हो देखने में मुझे बहुत मज़ा आया।
हुँ, हुँ, हुँ। उम, जी। हुँ, हुँ हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ सकते हैं। हुँ। हुँ, हुँ। क्या? अच्छा, अच्छा। ठीक है। हाँ, हाँ। क्या बात है! अरे वाह! अरे वाह, वाह, वाह! मैं तो मानता हूँ जब आपने वो मूवी देखी होगी शायद आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होगी। जो मूवी में आपको जो एक्सपीरियंस मिला हो। <laughs> जी।
हाँ, हाँ सच में और सच में वो मूवी मैंने देखी लेकिन कहीं न कहीं गुस्सा भी था मेरे मन में। और मैं अकेले बैठे हुई थी जैसे वेट करना होता है ना कुछ समय के लिए, तो मैं अकेले बैठ के इंतज़ार कर रही थी कहीं वो सीढ़ियाँ सी बनी थी मैं उसी पे बैठी थी। और मैं वेट भी कर रही थी कि चलो ठीक है जब टाइम हो जाएगा तभी जाऊँगी क्या पता आ ही जाएँ। मतलब वो अंत समय तक मैंने इंतज़ार किया कि क्या पता आ ही जाएँ, बोल रहे हैं और कहीं ना कोई ऐसा सिचुएशन बन जाए कि वो आ जाएँ। पर वो नहीं आए मैंने देखी मूवी देखी अकेले कोई बात नहीं। और उसके बाद जो स्थिति थी ना सच में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ होगा?
हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, समझ सकते हैं कि अ अ, अब तो आपने मूवी तो देख ली, अ, समय भी बीत गया, अब आपको वापस भी जाना है। तो अब उसके बाद क्या हुआ मतलब दो तो मतलब 2-3 घंटे की अ, पिक्चर रही होगी। उसके बाद क्या आपके हसबैंड वापस आए, आपसे मिले क्या हुआ?
हुँ। हाँ, बिल्कुल। नहीं, वो किसी ऐसी सिचुएशन में फँस गए थे, किसी ऐसी मीटिंग में क्लाइंट के साथ चले गए थे कि उनका आना थोड़ा संभव नहीं था और काफ़ी दूर थे वो तो अ, रात हो सकती थी उनको आने में ऐसा था। तो उसके बाद पता है मैंने क्या किया? मैंने थोड़ी देर और इंतज़ार किया और गुस्से में बैठी थी, घर भी जाने का मन नहीं कर रहा था मेरा। मतलब इतना ज़्यादा मेरा मूड ऑफ हो चुका था वो मूवी देखने के बाद भी। मैंने फ़िर से टिकट कटाई मूवी की और दूसरी मूवी की टिकट कटाई अबकी बारी और मैंने दूसरी मूवी भी देखी और पूरी मूवी देखी सच में। मतलब वो तो गज़ब का वो था, ऐसा मैंने कभी नहीं किया था अपने जीवन में और मैंने दूसरी मूवी भी देखी। मैंने अब लेकिन पता है जितनी देर मैं वहाँ इंतज़ार कर रही थी तो वहाँ पे एक महाशय आए और मतलब जैसे होता है ना कि कई बार लोग आकलन कर लेते हैं कि ये अकेले बैठा है तो चलो इससे बातें करते हैं। और शुरुआती दिन थे शादी के तो थोड़ा-सा होता भी है कि आपका जो लुक होता है, आपका जो अपीयरेंस होता है वो भी कहीं न कहीं आकर्षित लगता है लोगों को। ऐसा भी होता है। है ना?
अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा! <chuckles> <laughs> <chuckles> अ, मत क्या बात है! जी। जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ।
वो महाशय आए और मेरे पास आए। अ, एक्सक्यूज़ मी मतलब इस तरह से जैसे बात करने की लोग कोशिश करते हैं ना वैसे उन्होंने की। और आपने क्या सोचा आप आप सोच के देखिए कि मतलब मैंने क्या किया होगा उनके साथ?
हुँ। जी, जी, जी, जी, जी, जी। हाँ, फ़िर फ़िर? हाँ, तो ये ये तो ये तो अ, बड़ा ख़ूबसूरत से कहानी होने वाला है मुझे समझ में आ रहा है। मैं जरूर जानना चाहूँगा जो महाशय आए उनके बारे में भी जानना चाहूँगा अ, हालाँकि दूसरी मूवी जो आपने देखी उसके बारे में भी जानना चाहूँगा क्या आपने में पिक्चर देखी? और हाँ, जो इंसान आपके पास आया वो अ, किस तरह का था मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज बोलचाल इन्स इस सब के बारे में बता सकते हैं थोड़े बहुत?
उ, हुँ। जी, बिल्कुल, देखिए वो ना कोई सरदार जी थे एक तो, और बहुत ही पतले दुबले-सा लड़का था, और वो आया और एकदम से जैसे कोशिश करते हैं ना बात करने की "एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्स योर नेम? व्हाट इज़ द टाइम?" मतलब इस तरह से उसने बात करने की कोशिश की, पता है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था एक तो पहले से ही मैं गुस्से में हूँ उसको मैंने क्या जवाब दिया, मैंने कहा, "टाइम बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे लिए और अगर तुम अभी नहीं निकले तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा तो निकल लो यहाँ से।" <laughs> सच में।
अच्छा, ठीक है। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ।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 <laughs> आपने उल उल्टा उसे जिस तरह से बताया है मतलब एक एक तो है कि अजनबियों से बात करने का तो लोग सोचते हैं, कोशिश करते हैं। भली-भाँति उसने हिम्मत जुटा के बात करने की कोशिश भी की, लेकिन आपने जिस तरह से उसे एक जवाब दिया तो शायद मुझे लगता है कि अ, डर सा गया होगा बेचारा।
हाँ, सच। हाँ। डर नहीं गया वो निकल लिया वहाँ से कहीं ना कहीं, डर ही गया होगा और मतलब एक तो बंदा परेशान है और तुम आए हो उसमें मतलब लोग करते हैं इस तरीके की हरकतें जो मुझे सच में अगर मैं व्यक्तिगत रूप से भी बोलूँ ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इस तरह से आके एकदम से बात करने लग जाए तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने उसको ऐसा जवाब दिया वो निकल लिया, और फिर उसके बाद फिर मैं सोचती रही सोचती रही अकेले बैठी थी थोड़ा फ़ोन देखती रही फिर मेरा समय हुआ मूवी का फिर मैंने दूसरी मूवी देखी मैंने कहा करूँगी क्या ऐसे बैठे बैठे और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा है लेकिन मुझे नहीं जाना घर।
अच्छा। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। तो तो आपने आपने कौन-सी मूवी देखी दूसरी बार?
दूसरी वाली तो याद ही नहीं आ रही मुझे कि कौन-सी मूवी मैंने देखी। हाँ सच में।
अच्छा याद नहीं आ रही है। मतलब गुस्से में देखी लेकिन मैं ये पहली बार देखा कि किसी को गुस्सा आया तो उसने 2-2 पिक्चरें देख ली और गुस्से में आके तो गुस्सा निकालने का काफ़ी अच्छा तरीका है। अच्छा अम, या
लेकिन अच्छी थी। कोई हाँ। हाँ, पता नहीं वो मिस्टर एंड मिसेज़ या कुछ ऐसी आई थी उस समय पे मुझे याद नहीं आ रहा इग्ज़ैक्ट्ली कि कौन-सी मूवी आई थी उसके साथ में दोनों एक साथ रिलीज़ हुई थीं, जी।
अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। चलिए, ठीक है, ठीक मुझे मुझे अच्छा लगा कि देखिए ए एक तो आप आपने जो अपना अनुभव साझा किया कि आप अकेले गई थी अ, हालाँकि अकेला ही है अ, क्योंकि आप अक्सर अकेले निकलती नहीं है बाहर या घूमने भी कहीं अकेले नहीं जाती हैं। तो अकेले आप गई बात मतलब मूवी भी देखी, आपका अनुभव थोड़ा-सा अलग रहा किस्म का रहा। अ, काफ़ी मज़ेदार था लेकिन अ, क्योंकि हम लोग बाहर घूमने की भी बातचीत कर रहे हैं शुरुआती अ, मतलब हमारा चर्चा उसी विषय पे था मैं उस विषय पे थोड़ा-सा वापस आना चाहूँगा। अ, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि चलिए ठीक है, अकेले ही नहीं परिवार के साथ ऐसा कभी हुआ हो, कहीं आप बाहर घूमने के लिए गए हैं। वहाँ का आपका तज़ुर्बा कैसा रहा? आपसे मतलब वहाँ के लोकल से कहीं पर किसी से कोई आपन आपके परिवार ने, आप लोगों ने किसी से मदद ली, वो आपको काफ़ी अच्छा लगा। आप अभी भी याद करते हैं उस चीज़ को, उसके बारे में कुछ है जानकारी है तो बता सकते हैं?
हाँ। हुँ। जी। बिल हुँ। हुँ। हुँ। <clears throat> हाँ, देखिए मैं अकेले ट्रिप की ही एक और बात आपको बताती हूँ। वो अकेले भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं मतलब लेकिन मैं अकेले ही थी अगर कहा जाए तो। और ऑफिस की तरफ से वो ट्रिप मिली थी मुझे और आउट ऑफ इंडिया की ट्रिप थी वो। और कहीं न कहीं हाँ, ऑफिस से तो मैं अकेले ही थी और वहाँ कोई जान-पहचान का मेरा नहीं था और क्योंकि अपने ऑफिस से भी अकेले थी और अपने रीजन से भी अकेले थी अगर हम नॉर्थ वन से बात करें तो लेकिन जैसे होता है ना कि जब आप जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी लोग आपको मिल जाते हैं और दोस्त भी बन जाते हैं उसमें। तो लेकिन इसे सोलो ट्रिप ही कहेंगे कहीं न कहीं, क्योंकि आप पहले से किसी को नहीं जानते हैं।
जी। ठीक है। वाह! वाह, वाह, वाह, बहुत बढ़िया! हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, ठीक है। क्या बात है! क्या बात है! बिल्कुल, बिल्कुल देखिए ऑफ़िस का ट्रिप है लेकिन अ, भले ही ऑफ़िस की ट्रिप है लेकिन आप अकेले जब जा रही हैं सफ़र कर रही है किसी और अ, देश में आप गई हैं तो उसका अनुभव काफ़ी अलग अ, होगा मैं मान सकता हूँ। तो उसके बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल, हुँ।
हाँ। हाँ, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँ ना, तो पहले तो मेरा जाने का मन ही नहीं था, जबकि ऐसे लोग, ऐसी ट्रिप के लिए लोग पागल होते हैं कि अ, जाना है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो स्वभाव है, वो साथ में जाने का है, तो मतलब अकेले जाना थोड़ा मुझे कम पसंद आता है और मुझे लालच भी नहीं आता है ऐसे में कि चलो मिला है तो क्यों छोड़ें और ऐसे-वैसे। तो मैंने पहले तो मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है। सब भौचक्का हो गए थे कि कैसी लड़की है ये कि ये मतलब अ, आउट ऑफ़ इंडिया के ट्रिप को वो मना कर रही है और मौका मिल रहा है उसे जाने का तो। तो ख़ैर वो मुझे मौका मिला तो जब घर में बातचीत हुई तो मेरा जो हस्बैंड है, वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे फोर्स किया जाने के लिए, कि तुम पागल हो क्या, ऐसे मौके कौन छोड़ता है? मैंने कहा, यार आपके बिना नहीं जाना मुझे मुझे बच्चे छोड़ के कौन जाएगा है ना? ऐसा वाला सिचुएशन हो गया था। तो बोला अरे तुम जाओ मैं सब संभाल लूँगा। तो मैं गई वहाँ पे है ना और वहाँ का जो अनुभव था सच में बहुत अलग था, और कहीं न कहीं अगर मैं नहीं जाती ना तो जैसे लगता है कि कुछ न कुछ तो खो जाता क्योंकि पहली बार मैं मलेशिया गई थी, और जी
हुँ। जी, जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> हाँ।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 ठीक है। क्या बात है! क्या बात है! हुँ। बिल्कुल। कहाँ गई थी आप वैसे? क्या बात है, मलेशिया। हाँ, जी बताइए। हुँ।
तो मैं वहाँ गई थी और वहाँ पे 6-7 घंटे की एक तो वो फ्लाइट थी और जब हम वो फ्लाइट में जो नज़ारा था ना वो नीचे स क्योंकि समुद्र भी कहीं न कहीं बीच में रहा होगा। तो वो जो प्रकृति थी वो जो दृश्य था वो ग़ज़ब का था। और बड़ा ही अच्छा लगा मैंने कैप्चर भी किया था फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो मतलब पूरी दुनिया से अलग दिनचर्या से अलग ना खाना बनाना है ना बच्चों को देखना है ना ये करना है ना ऑफ़िस की टेंशन कि भैया क्लाइंट के फ़ोन आ रहे हैं इसको ये जवाब दो उसको मीटिंग है, मेल करो, मतलब इन सब चीज़ों से हट के जो वो 4 दिन मैंने बिताए ना वहाँ पे वो कहीं न कहीं वो मुझसे ख़ुद को मिलाया उसने अपने लिए वो जीवन जिया और ख़ुद को सिर्फ़ तैयार होना है और घूमना है तैयार होना है खाना है घूमना है मतलब। वो जो समय था वो जो आत्मसंतुष्टि थी वो बहुत अच्छी थी। मैं अगर
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी।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 क्या बात है! क्या बात है! हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत सही, बहुत सही। हुँ। नहीं ये ये ये काफ़ी अच्छी बात कही आपने, कि आप घूमने गई अ, भले ही ज़बरदस्ती अ, आपको घरवालों ने आपके पति ने आपको सपोर्ट किया उन्होंने आपको भेजा भी। लेकिन देखिए जब आप चली गई और उसके बाद जैसा आपने कहा कि घर परिवार से आप कोसो दूर एक ऐसे देश में जहाँ पर हैं, जहाँ पर आप अकेली हैं। लेकिन एक मौका आपको मिला जहाँ पर है ना आप मतलब ख़ुद से परिचित हुई हैं। आपको ख़ुद को एक्सप्लोर करने का एक मौका मिला। वो वो काफ़ी अ, ज़्यादा मैं मान सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा ख़ूबसूरत सा एक पल रहा होगा। तो ये बताइए ना कि आप मलेशिया गई वहाँ पर भले ही बिजनेस ट्रिप में गई। कभी ऐसा हुआ किसी ऐसे इंसान से वहाँ पर परिचय हुआ या वहाँ पर आपको अ, मतलब यहाँ के भारतीय लोग मिले जिनसे आपकी बातचीत हुई, दोस्ती हुई, कोई ऐसा हो?
जी। हुँ। जी, बिल्क हुँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल वहाँ पे ऐसे-ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी दोस्ती हुई है जिनको हम नहीं जानते थे। जैसे कुछ थे तो सब इंडियन ही अ, लेकिन जैसे कोई महाराष्ट्र से है, कोई कहीं से मतलब हर रीजन से अलग-अलग लोग वहाँ पर आए हुए थे जो-जो लोग सेलेक्ट हुए थे उस ट्रिप के लिए। तो काफ़ी लोगों से मैं मिली और बहुत अलग अनुभव था वहाँ पे और छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि हम बोलें ना, बच्चे एन्जॉय करते हैं, उन चीज़ों को भी हमने इतने अच्छे से एन्जॉय किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। अ, जैसे कि अगर हम बात करें ना, तो हम एक वॉटर पार्क में गए थे, तो वहाँ पे एक राइड होती है जिसमें वो कहते हैं ना, वो चश्मा लगा के वो थ्री डी अ, जो वाटर राइड होती है। तो वो मैंने किया और जबकि वो बच्च मतलब ऐसा लगता था कभी कि बचकानी चीज़ें हैं, बच्चों को हम करवाया करते थे वो ख़ुद हमने किया कि चलो सब एन्जॉय करना है, सब करना है जो मिल रहा है सब करना है ऐसे करके। और बिल्कुल वो बचपन जी रहे थे हम शायद वहाँ पे, तो जब मैं वहाँ गई ना तो वो थ्री डी राइड मैंने की और जब वो राइड मैंने की तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि आप समुद्र में जा रहे हैं, ऑक्टोपस आ रहे हैं। ये जो वो राइड थी वो बड़ी ग़ज़ब की थी, ऐसा लग रहा था कि सच में हम समुद्र में ही चले गए हैं और ये सब कुछ बिल्कुल लाइव चल रहा है हमारे साथ। तो वो भी बड़ी अच्छी राइड थी। जब वहाँ से बाहर निकली मैंने कहा, "यार क्या बच्चों वाली हरकतें हम लोग कर रहे हैं ना लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ये सब।" तो काफ़ी अच्छा लगा अकेले होटल में और फिर आप रात को भी जैसे 1 बजे 2 बजे तक हम बातें करते रहते थे या नीचे घूमने चले जाते थे होटल के आस पास ही जाते थे लेकिन कहीं न कहीं ख़ुद के लिए मतलब ऐसा लगता है कि बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है तो ऐसा वाला जी।
उ, हुँ, हुँ। क्या बात है! बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात है।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 <laughs> जी, जी, जी। हाँ, हाँ। क्या बात है। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात है। वाह! हुँ, हुँ, हुँ। बहुत स बढ़िया। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। क्या बात है? मतलब समय ऐसा था कि हम ही हम हैं बाकी सब पानी कम हैं। तो मैं ये समझ सकते हैं कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव आपका रहा। अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे एक अगला सवाल ये रहेगा कि अ, क्योंकि आप मान लीजिए कि ये आपके पास एक अवसर बना जब आप अकेली जा पाईं अ, ख़ुद को एक्सप्लोर किया तरह तरह की अ, मतलब गतिविधियाँ आपने वहाँ पर कीं, एक्टिविटीज कीं अ, आपको मज़ा तो आया। अब मुझे ये बताइए इस पूरे अनुभव में आपकी अ, यात्राओं की मतलब यात्रा करने के तरीके या मान लीजिए लोगों पर लोगों पर या लोगों के ऊपर भरोसा अ अ, करने का जो हम हमारा जो होता है ना मनोस्थिति, उसके ऊपर किस तरह से अ अ, असर डाला, अ, आपके दिमाग में मतलब आपने किस तरह से अ, लोगों को पहचानने की अ, जो क्षमता है या उनके ऊपर जो ट्रस्ट बिल्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उस उसमें आपके पास उस उसमें आपके अ, थॉट में किस तरह से बदलाव आया या कोई असर पड़ा तो उसके बारे में बता सकते हैं?
हाँ, हाँ, हाँ, सच में। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। देखिए जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और देखिए ये बिल्कुल है। क्योंकि कहीं न कहीं एक देखिए जब आपकी शादी हो जाती है तो आप मैच्योर हो जाते हैं तो अगर मैच्योरनेस की बात की जाए तो मैं मैच्योर हूँ बहुत ज़्यादा मुझे पता है कि किससे कब बात करनी है किससे नहीं करनी है ये एक आंकलन मेरा बहुत अच्छा है अ, लोगों के मामले में। लेकिन फिर भी वो एक अलग अनुभव था मेरा तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे मिले जिसमें से 2-3 तो दोस्त बन गए थे। और उसमें कुछ मेल फ्रेंड भी थे और फ़ीमेल भी थी और बहुत अच्छा मतलब आज तक भी हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है और उसमें हमारी बातचीत भी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जैसे मैं क्या बोलूँ यहाँ पे अगर वो शब्द मैं प्रयोग करूँ तो छिछोरे टाइप भी लोग होते हैं लेकिन वो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ सामने वाला क्या कर रहा है? क्या चाह रहा है? अ, तो वहाँ पे अगर कोई अकेले ऐसे जा रहा है ना अगर हम महिला की बात करें तो देखिए, मैच्योरनेस जो उसकी सोच है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार लोग आपका अंड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं आपको समझ नहीं आता, तो वो समझना बहुत आवश्यक है अगर आप बाहर देश में जा रहे हैं। और क्योंकि आपके साथ कोई अपना तो नहीं है जितने भी लोग वहाँ मिले हैं सब बेशक से आप ग्रुप में गए हैं एक सिक्योरिटी है सब कुछ था वहाँ सुरक्षा की कोई पूरी व्यवस्था थी अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन कहीं न कहीं अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? कितनी बात और एक जो वो गैप मेंटेन करना होता है ना वो ज़रूर करना चाहिए आपको लोगों के बीच बात
जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। क्या बात है। उ, वाह! हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। <laughs> हुँ। जी, जी, जी। बहुत सही, बहुत सही। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। बहुत बहुत सही कहा आपने मतलब अगर बाहर जा रहे हैं अकेले हैं तो कुन चीज़ किसी छोटे-छोटे चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जैसे सीमाओं को तय करना अ, अचानक हर किसी भी इंसान के ऊपर अ, भरोसा करना या अपने अपने जो सिक्स्थ सेंस हम लोग बोलते हैं ना छठी इंद्रियों पर भरोसा ज़रूर करना चाहिए। अ, द कोई भी फ़ैसला लेने से पहले, तो मुझे मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपने तो अनुभव जो आपने साझा किए एक नहीं बल्कि दो-दो अनुभव साझा किए और काफ़ी बेहतरीन थे आपके विचार मुझे बात करके भी बड़ा मज़ा आया। मैं आशा रखता हूँ बहुत जल्द हम लोग ऐसे ही दोबारा मिलें और ऐसे ही किसी नए रोचक विषय पे हमारी बातचीत हो, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ, बिल्कुल। ज़रूर। जी। <chuckles> जी, बिल्कुल, आपने भी जो मुझे ये मौका दिया ना और वाक़ई में एक बार तो फिर से मैं वहीं चली गई थी, तो आपने मुझे ख़ुद से फिर से मिलाया तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।